Bisa nggak sih kamu ceritakan pengalamanmu pada saat, eee, mengambil pelajaran dari alam, gitu?
Oke, kalau aku sendiri, memang, Kak, suka banget ya sama alam dan aku juga, dari remaja itu udah, eee, berusaha ya dengan teman-temanku di sekolah gitu, dan keluargaku sendiri itu me coba ya, untuk enggak sampai mencemarkan lingkungan, gitu loh. Nah, kita itu, eee, contohnya kita itu mengurangi, eee, penggunaan plastik, maupun itu ya, seperti sedotan atau seperti yang minuman gelas plastik, gitu ya. Nah, itu coba untuk menggantinya dengan membawa tumbler atau botol minum sendiri gitu, yang bisa dipakai ulang-ulang gitu. Nah, kita juga pastinya juga kalau misalkan untuk makanan sendiri itu kita perhatikan nih, kira-kira kalau misalkan emang kita tuh, mmm, ambil makanan atau beli makanan itu yang, eee, potensinya nggak bakal habis, itu jangan sampai menjadi limbah makanan gitu, Kak. Nah, karena kan kita tahu sendiri. Jadi kalau nggak habis itu, eee, kita sebenarnya bukan m belajar untuk nggak habis atau bagaimana tuh, Kak, tapi kita coba untuk menakarnya lebih lebih baik itu kurang daripada kelebihan dan akhirnya dibuang gitu. Kalau misalkan kurang kan bisa ditambah tapi kalau kelebihan itu enggak bisa dibalikin gitu, Kak, konsepnya. Heeh, gitu kurang lebih.
Mhm. Mhm. Mhm, contohnya, apa aja tuh dari SMP? Oh, mhm, mhm. Mhm. Iya benar. Oke, heeh, heeh. Mhm. Iya. Kalau nggak habis, gimana tuh? Oh. Iya sih. Heeh berarti ya. Mhm. <chuckles> Iya, benar sih benar sih. Oke oke, oke menarik sih, menarik, nah itu kan kamu sudah mulai nerapin dari SMP nih, itu tuh, eee, atas dasar kemauan kamu sendiri ataukah memang ajaran dari sekolah atau dari, eee, didikan dari orang tua gitu?
Iya. Oke, kalau aku sendiri memang udah dari didikan orang tua, ya di rumah ya, di mana kita juga biasanya itu, eee, kalau pergi ke mana-mana atau ke minimarket ya, itu biasanya aku, eee, selalu diingatkan untuk membawa tote bag ya atau kita bilangnya tote bag gitu ya. Nah, biasanya itu, eee, terbuat dari kain gitu yang cukup tebal dan kuat atas, eee, air atas bahan-bahan yang basah gitu ya. Nah, biasanya itu digunakan untuk, eee, pasti kita untuk, eee, menyimpan barang-barang yang kita belanjakan gitu kan. Maupun itu di pasar mau itu bentuknya sayur, pakaian, bahan kering atau bahan yang, eee, basah gitu ya kan, itu bisa kok dimasukin dan, eee, konotasinya juga, mmm, tote bag itu ukurannya besar ya. Jadi, kalau mau belanja banyak pun tetap masih bisa tuh, untuk dimasukin semuanya. Itu juga kan, jadinya enggak kita menggunakan penggunaan plastik yang berulang gitu loh, Kak. Sekalipun nih, kita terpaksa untuk membeli plastik mungkin kayak seperti beli ikan basah ya kan, itu bau amis ya kan, Kak, kita kayaknya kurang logis kalau misalkan disimpannya dengan, eee, kain kantong kain gitu itu kan kurang ya tapi, oke deh nggak apa-apa deh kita toleransi karena, eee, mau nyimpen gimana lagi gitu kan. Nah, tapi nanti waktu di rumah kita coba untuk, eee, cerna nih kira-kira plastik ini nih, kita buang ke tempat yang, eee, layak gitu ya. Jangan sampai ditaruh di misalkan, di got atau disebarin aja di depan rumah atau bahkan sampai di kali gitu itu kan berbahaya ya potensinya, Kak, gitu.
Heeh. Mhm. Heeh, iya. Mmm. Mhm, mhm mhm. Mhm. Mhm. Iya benar, heeh. Iya sih, mhm mhm. Mhm. Oke. Heeh. Iya. Iya, banyak sih orang yang memang masih punya kebiasaan untuk buang sampah di sungai kan, apalagi di kota-kota besar. Nah, eee, ini, eee, bisa nggak sih, kayak kamu punya punya pengalaman nih misalkan, eee, saat kamu lagi jalan-jalan di alam nah mud kemudian kamu kayak ngelihat alam tuh jadi apa ya, sebuah aspek yang memang, patut untuk kamu jaga dan juga kamu lindungi itu bersama keluarga, itu ada nggak sih momennya seperti itu?
Nah iya, Kak. Oke, momen untuk di mana, ya, aku itu sadar dan patut untuk menjaga alam, gitu, ya, di mana waktu itu aku pergi ke daerah Bogor. Di daerah Bogor sendiri itu ada seperti taman yang cukup besar, ya, kalau namanya aku agak sedikit lupa karena udah lama banget, ya. Nah, waktu aku pergi ke sana itu, eee, bener-bener pohon dari beberapa ratus tahun itu ada, lho, Kak. Dan banyak banget jenis-jenis pohon dan sejarah cerita pohon ini, gitu, kayak pernah didatengin sama siapa, orang-orang besar di negara juga, gitu, seperti penanaman pohon pertama, lah, ceritanya, atau juga, eee, pohon ini, tuh, pernah, eee, juga salah satu pohon langka, gitu, karena pe eee, numbuhnya itu cukup sulit, di tanah yang harus khusus, perawatannya juga harus khusus, gitu, ya, kan. Nah, itu itu yang menjadi menarik, ya, di mana sebenernya kalau kita itu cinta alam, ya, bener-bener alam itu memberikan cintanya kembali kepada orang-orang di sekitarnya, seperti kita itu sebagai manusia yang menikmatinya, ya, kan. Karena, kan, kalau alam itu eee, kita ini bener-bener, ya, kalau kita, eee, bisa tinjau mungkin manusia itu bener-bener cukup jahat. Gimana, ya, pakai kendaraan yang, eee, berpolusi, eee, terus, eee, di di pabrik kalau kerja di pabrik, gitu, ya, polusinya itu dari air, pencemaran dan udara, gitu. Tapi masih baiknya tanaman itu serap lalu dia gantikan dengan oksigen yang baru, gitu, lho. Itu kadang-kadang mhm, itu menjadi pelajaran penting, ya, untuk kita, gitu, manusia di bumi ini, di mana, wah, sebenernya kalau tumbuhan itu bener-bener udah tulus, lho, baik sama kita. Kita, nih, yang kadang-kadang masih kurang baik sama tanaman, <chuckles> gitu, lho. Makanya mmm.
Mmm. Mhm. Mhm. Mhm. Oh, ada, heeh. Mhm. Oh. Iya bener. Mhm mhm. I Bener, bener banget, sih. Mmm. Mhm. Dengan oksigen yang baru. Mhm. <chuckles> Iya, sih, bener bener. Dan dari pengalaman itu, eee, kamu ada ngebedain nggak sih kayak pelajaran yang bener-bener konkrit, yang bener-bener, eee, kamu terapkan, eee, di kehidupan sehari-hari setelah, eee, kejadian khusus tertentu yang memang, eee, berkaitan dengan alam, gitu?
Baik, oke. Nah, kalau aku sendiri, sih, pastinya selain dari contoh konkrit yang tadi aku sebutkan itu, kan, aku dari keluarga itu udah menggunakan tote bag, tidak menggunakan, eee, bahan-bahan plastik, even atau pun itu sedotan, gitu, yang kecil, ya, itu se bener-bener iya, kita menggunakannya itu seperti stainless sedotan, gitu, tapi yang, ya, dari besi, gitu. Jadi itu bisa dicuci ulang dan berkali-kali sampai nggak tau terserah kamu mau bosan pun boleh, gitu, ya. Nah, kalau misalkan, eee, untuk kon contoh konkrit lainnya, aku pernah juga ada acara di, eee, kampusku, di mana itu ada penghijauan, Kak, jadinya bener-bener kita itu, eee, menyiram tanaman di sekitar kampus dan emang pekarangan ra kampusku, tuh, cu
Heeh. Mhm. Mhm. Sedotan juga, ya? Oh, iya iya, ada, stain heeh heeh. <chuckles> Heeh. Heeh. Oh. Oh, lebih lebih ke nyerep aja, ya, nggak sambil tanam di daerah kampus? Gitu.
Wah, ini, Kak, pastinya ada, dong, tanam-tanam, tapi kalau awal-awal memang menyiram, gitu, kan, kita juga membersihkan, nih, pekarangan, kira-kira dari kayak sampah-sampah botol atau apa yang me menutupi, nih, pekarangan pepohonan, gitu, kan, kin mungkin ada orang yang, eee, buang terus terbang, gitu, ya, kan. Bisa aja menghinggap, tuh, di sekitar pohon, gitu, kan, ya, Kak. Itu juga dilihat, layang-layang apa kita itu coba untuk membersihkan pohon di sekitar, eee, kampus. Nah, lain dari itu juga kita sa masing-masing membawa tanaman yang kecil-kecil seperti tanaman bunga hias, itu, kan, juga salah satu tumbuhan, ya, Kak, Nah, kita itu, eee mhm.
Mhm. Iya, bener, sih. Heeh. Mhm mhm. Oh, iya, sih, bener, nggak nggak makan space banget, kan, kalau simpen di kampus, kan?
Betul. Bahkan juga bisa digantung, ya, di pekarangan seperti di parkiran juga, itu bener-bener membantu, ya, di mana, kan, walaupun 1 tanaman itu bisa menyelamatkan 1 jiwa, lho, Kak. Makanya, eee, aku juga di situ belajar dan aku sungguh senang atau excited banget, ya, kalau, eee, ngomongin tentang alam, gitu, dan kalau ada konteks event-event, "Oh oh, kita harus, eee, tanam-tanam, nih, atau kita, nih, harus bersih-bersih." Bagi aku itu bukan suatu beban. Tapi itu suatu, eee, kewajiban yang seharusnya semua orang juga ikut sadar, gitu.
Mhm. <chuckles> Iya. Hmm. Semua orang punya, iya benar, sih. Nah, mengingat tadi, ya, eee, kamu, kan, udah ada kesadaran sendiri, nih, untuk, eee, misalkan menjaga alam, kemudian men mencintai alam karena kalau kamu mencintai alam, alam pun akan mencintai kamu balik, gitu, kan. Nah, sedangkan, eee, ada juga, kan, beberapa orang yang memang mereka tidak terlalu peduli dengan alam karena anggapan mereka, tuh, ya, mungkin, eee, apa ya, terkesan kayak berpikir pendek, gitu, nggak berpikir panjang tentang anak cucunya nanti gimana kalau misalkan, eee, tanaman atau pohon-pohon, tuh, eee, tidak dirawat atau pun ditebang, gitu, ya. Nah, tanggapan kamu untuk, eee, bilamana ketemu dengan orang-orang seperti itu, apa yang akan kamu lakukan?
Iya. Betul. Ah. Iya. Oke, kalau misalkan aku ketemu orang-orang yang sembarangan tebang pohon atas sesuatu yang enggak logis gitu ya, enggak ada alasan tepatnya kenapa gitu, kalau kalau misalkan alasannya tepat misalkan ya gini loh, eb gampang rubuh, menimpa rumah gitu ya, kan. Itu mungkin logis gitu, tapi kalau alasannya karena, "Oh emang pengen en tebang aja tuh untuk kayu bakar yang enggak penting." Gitu, padahal enggak penting-penting apa, e amat ya, apalagi tinggal di kota gitu ya. Kayu bakar di kota, iya kayaknya semuanya itu udah pake gas deh ya, Kak, apalagi sekarang ada kompor listrik gitu ya kan. Nah, makanya agak sedikit kurang logis dan cukup, eee, mem menjengkelkan ya, Kak, di mana orang itu menebang pohon tanpa alasan, eee, tanpa mungkin alasan seperti keselamatan atau, eee, tujuan pribadi gitu. Nah jadi kalau aku harap m janganlah kita tebang-tebang pohon, kalau mau membersihkan nih potong rumput tinggi nggak apa-apa deh, ya namanya kan takutnya itu bisa mhm, e bit be betul bisa menjadi hama gitu ya, atau juga bisa menghalangi gitu loh, dari e jangkauan orang-orang mungkin dari tetangga gitu, kalau pohon-pohon tinggi kan jadinya kelihatannya kumuh dan kotor ya, Kak, itu nggak apa-apa dirapihin, tapi konteksnya bukan benar-benar dari akar itu dicabut terus hilang puf gitu, bukan Kak. Nah, kalau misalkan memang sih kembali lagi kalau ada alasan tepat gitu loh, kenapa mau menebang pohon, tapi kalau memang alasannya tepat aku nggak apa-apa, yang penting kamu bip biu boleh juga, eee, tetap menanam tanaman kecil seperti menjaga rumput-rumput yang hijau gitu, jangan juga sembarangan dan kalau misalkan, eee, ada alasan yang gak tepat, mungkin aku bisa laporkan ke pihak berwajib gitu loh, Kak.
Mhm. Heeh heeh heeh. <clears throat> Heeh heeh heeh heeh. Ka rak rak ada kompor gas kan. <chuckles> <clears throat> Mhm. Mhm. Mhm. Itu masih tumbuh kan kalau rumput. <chuckles> Heeh heeh. Iya benar. Mhm, mhm, hmm. Heeh. Mhm. Iya benar ya, karena kan siapa tahu nebangnya tuh dia ilegal juga mungkin ya, kalau misalkan di hutan gitu atau misalkan, eee, apa, ternyata yang dia tebang tuh adalah, eee, pohon orang kan. Nah ini pertanyaan terakhir ya, Kak, ya. Nah, kalau misalkan ditujukan ke pendengar ini ya, apa ya, ke orang-orang yang ada di kota nih, penasaran praktis dari kamu yang memang, eee, supaya mereka tuh lebih ngeh dan lebih belajar dari alam tuh gimana sih caranya, walaupun mereka nggak tinggal di desa gitu?
Betul. Iya. <chuckles> Iya? Wah, boleh banget nih kalau misalkan mereka itu ting nggak tinggal di desa, tapi dia di kota ini lagi pengen belajar gitu ya atau bingung nih memulai dari mana. Mulailah dari coba pekarangan rumah kamu, "Oh, tapi pekarangan rumahku itu enggak ada ha halaman Kak." Boleh kamu mungkin dari ini kamu, loteng kamu itu boleh juga nggak papa, "Oh, tapi kan, eee, kalau loteng takutnya roboh Kak." Pakai tanaman kecil juga boleh kok. Jadi ya nggak ada alasan untuk kamu nggak bisa iya, nah kalau misalkan kamu masih bingung nih ap "Aku kan masih ngekos Kak, jadi aku nggak bisa tanam." Kamu coba bisa minta nanti ngomong ke, eee, pihak kosannya, boleh nggak kamu itu pelihara 1, eee, ini tanaman kecil nanti taruhnya dekat, eee, parkiran misal kayak begitu, tapi
Mhm. Mhm. Mhm. Oh, oke. Gak ada alasan ya. Heeh heeh. Minimal pot juga kecil bisa kan, jendela tuh kan?
Nah, itu boleh banget, makanya itu lebih ke effort atau emang niat orangnya masing-masing ya, Kak, enggak ada yang nggak bisa gitu loh. <chuckles> gitu gede kurang lebih, Kak. <chuckles>
Mmm. Niatnya sih ya. Heeh heeh, oke. Benar banget sih. Oke menarik banget sih aku ngobrol sama kamu tentang ini ya, belajar dari alam ini dan memang, eee, ternyata kamu termasuk orang yang sudah banyak belajar dan menerapkan bagaimana menjaga alam ya.
Betul banget.
Oke menarik deh. Next time kalau free kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
Boleh boleh. Oke deh, Kak, sampai jumpa Kak. Yuk.
Oke, sampai jumpa.